Ja. Ne, es ist eher, glaube ich also, wenn wenn das passiert, dass ich irgendwie was verpasse, dann ist es eher, weil halt dann die Züge schon gebucht sind.
Hm, achso, okay.
Also quasi das flexibel vor Ort, ähm, jetzt umbuchen, da habe ich kein Problem. Also, das ist mein Problem ist nicht unbedingt, dass mir es an Flexibilität mangelt, ganz im Gegenteil. Eher so das das genaue Gegenteil. Also, die Struktur, die fällt mir wahnsinnig schwer.
Ja. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Okay, gut.
Also, ich bin jetzt nicht so derjenige, der irgendwie das braucht, dass die Reise bis zum letzten, äh, i-Tüpfelchen durchgeplant ist, weil ich sonst irgendwie Panik kriege, sondern das ist eher so, ich bin eher dass dass ich so bin so: „Oh nein.“ wenn ich jetzt irgendwie ich ich nehme quasi Struktur als, äh, wahr als, äh, etwas das einem Chancen verbaut.
Ja. Ja, okay, okay, verstehe. Mhm.
Genau. Das glaube ich, trifft es vielleicht eher.
Gut. Ja, ja. Gut, aber sonst, äh, scheint ja schon irgendwie scheinst du ja schon auf auf'm Weg zumindest zu sein, dass du das alles genießen kannst, so wie du's machst und vielleicht
Ja ja, ja, also, wenn ich es erst mal ja, die Urlaube sind großartig, also, das ist nicht das Problem, also, da ist auch immer viel los. Ganz genau.
Ja. Genau und vielleicht wenn du dir dann für die Sachen, die du unbedingt machen willst, dass du dir dann auch wirklich da noch mal 'ne Liste schreibst: „Was muss denn da passieren, dass das auch wirklich stattfindet, weil's mir wichtig ist“, ne? Dann buchst du den Zug da eben halt schon mal ein und so was, ne?
Ja. Mhm. Vielleicht so 'n bisschen priorisieren, das hilft vielleicht, ne, die ganzen 1.000 Ideen. Das ist wirklich wichtig, ja. Ja, das ist, äh das ist 'ne super Idee, ja. Das probiere ich mal. Ja, vielen Dank für die Hilfe.
Ja, genau. Mhm. Ja. Super. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch noch noch viele schöne Reisen.
Danke. Werde ich ja hoffentlich haben. Ciao.
Mach's gut. Tschüss.